Hıı. Yani, eee, bir üstüme uygun ve, eee, bedenime uygun şeyler giyerek, hani, bedenimin farkında olarak tabii ki de. Eee, bir de, ııı, yani, mesela yine bir bluz ama ya, aslında sade şeyleri seviyorum ama, hani, sadeden gelen şıklığı da seviyorum. İşte, sade bir, eee, tişört ve kot giymeyi seviyorum ama o tişörtün mesela tek bir renk olsun ama bir modeli olsun, işte, üstüne biraz, ııı, küpe, şey Bir hava olsun, aynen. İşte, takılarla bir canlandırarak falan az birazcık makyaj yaparak yine altıma spor ayakkabı giyerim ama öylece bir, böyle, hani, küçük bir şıklık dokunuşlar. <chuckles> Öyle seviyorum, yani.
Evet. Hı hı. Ha. A! İy Bir havası katsın bir hava katsın kombinle. Güzel. Güzel. Ya, kulağa güzel geliyor. Aslında şey diyebilir miyiz? Eforsuz şıklık bu, eee, sanırım genelde böyle aslında çok da kullanılan bir terim oldu son gü son günlerde. Çünkü, hani, spor ayakkabı da giydiğini söyledin, işte, altına pantolon da giyebilirsin ama, işte, bu üstüne giydiğin şeylerin modelinden kaynaklı olarak ya da aksesuarlarla tamamladığından, makyajınla tamamladığından, saçınla, makyajınla belki bu noktada gerçekten normal göründüğü hâlden daha şık bir hâle gelebiliyor. Peki, sen genelde mesela aksesuar insanı mısın? Sever misin aksesuar kullanmayı? Saat olabilir, küpe olabilir, kolye olabilir.
Olabilir, evet. Hı hı. Hıı. Çok da değilim aslında da birazcık kullanmaya çalışıyorum. Yani, küpe küpe insanıyım, evet. Yani, kulaklarım zaten 10 tane falan delik var herhâlde. Hani, çık hiç çıkmıyor. <chuckles> Ye
Ha. Güzel. Hadi ya! Seviyorsun o zaman bu tarz, eee, küpe ya da belki de pirsing de olabilir.
Hay aslında onlar pirsing, aynen. Onlar hiçbir zaman çıkmıyor. Yani, unuttuğum için orada onlar hep var. Ama, emm <chuckles> Aynen. <chuckles> Ama diğer, eee, takıları çok seviyorum. Büyük küpeler takmayı seviyorum mesela. Küpeciyim, küpe beni tamamlıyor. Ama kolye konusunda, böyle, bazen kendime hatırlatmam gerekiyor ya da bileklik insanı değilim mesela. Saat severim, evet. Eee, saat takarım ama, böyle, bileklikler takan insanları severim ama bileklik bende yok. Yüzük takardım evlenene kadar ama alyans her şeyi bozdu. <chuckles> Kombinleyemiyorum, yani, çünkü ben gümüş yüzükler takmayı severim ve bir sürü takmayı severim. Alyans orada sarı sarı sırıtıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum.
<chuckles> Unuttuğun için. Güzelmiş. Ne güzel. Hımm. Güzel. Evet. <chuckles> <chuckles> Evet. Peki, ya, bu noktada mesela niye alyansını hiç gümüş rengi seçmeyi düşünmedin mi? Belki, hani, kombinlerinle de daha uyabilirdi.
Hı hı.